बहुत बढ़िया। ये तो काफ़ी अच्छा तरीका आपने, देखिए, बता दिया और बड़ा ही अ, बहुत अच्छा लगा जानकर और मुझे लगता है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको भी ये काफ़ी मदद करने वाला है। अ, लेकिन देखिए अ, कई बार व्यक्ति के लक्ष्य कुछ होते हैं, और कहीं न कहीं देखिए, उनको चलिए मोटिवेशन भी कहीं न कहीं से आ जाता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, अगर उन्हें ऐसी अनुभूति होती है कि ये लक्ष्य ही उनके लिए गलत है, तो क्या लक्ष्य बदलना सही है, या फिर अ, ऐसा हो सकता है कि मोटिवेशन जहाँ से उनको मिल रहा है, वो गलत है?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। देखिए अ, अगर आप ऐसे ही अ, क्षणिक मोटिवेशन लेके, अगर आप कोई कार्य करने निकल चले हैं, या या मैं कहूँ कि क्षणिक मोटिवेशन लेके अभिनेता बनने ही निकल चले हैं, तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। ये तो मतलब आपका सर्वनाश कर देगी, बर्बाद कर देगी। आप पहले देख लीजिए कि आपकी रूचि है उस कार्य में, कि नहीं?
हुँ, हुँ। जी। बिल नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल।
अ, हाँ, तो और आप मतलब अपने आपको पूरा झोंकने के लिए इस कार्य में तैयार हैं, तो तभी आइएगा। है ना? या मैं ये कहूँ कि आपको अगर अपना अपना शरीर भी स्वस्थ बनाना है, तो ये ना हो कि आप स्वस्थ तो बना रहे हैं, लेकिन वही, वो जिम से निकल के फिर जो है, बढ़िया है अ, रात में 2 मिठाई खा लिया। दाल-चावल पेल के खा लिया। तो फिर तो अब होते रहिए मोटिवेट, कोई मतलब होगा नहीं, कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप बर्बाद ही होंगे। जी।
तैयार ही नहीं, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल सही बात है, कोई मतलब नहीं। अ, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात आपने कही और बड़े ही तर्कसंगत तरीके से आपने कही। चलिए, मेरा एक आख़िरी प्रश्न और है कि अ, मोटिवेशन बनाए रखना, क्या वाक़ई ज़रूरी है या फिर अनुशासन की आदत डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि चाहे जैसा भी लग रहा हो, काम चलता रहे?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, डिसिप्लिन, आपने कहा, अनुशासन जो कहा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आस अ, एक डिसिप्लिन और एक अ, कंसिस्टेंसी। ये 2 चीज़ हैं, और ये बनाए रखिए, तो ही आप, मोटिवेशन जो है अभी, अपने आप पैदा होते रहेंगे। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन के पीछे रहेंगे, तो ये आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। है ना? जी, तो ये ध्यान रखें। तो आप ड डिसिप्लिन बनाए रखें। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। समझ टूटती चली जाएँगी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, देखिए आपको ज़रूर, ज़रूर। बहुत अच्छा लगा, देखिए, आपसे बात करके और जिस तरीके से आपने डिसिप्लिन की बात की है, तो बिल्कुल, हर वर्ग के व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़े ही अच्छे से आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। उ, जी।